Ja, ja. Ha.
Also, das war schon sehr faszinierend, muss ich sagen, ja.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, ja, ja.
Na, so.
Fällt denn dir noch ei eine, ähm, Erfindung ein, die dich sehr fasziniert?
Mhm. Ja, wenn die diese großen, ähm, <chuckles> Badewannen, <laughs> also, Pools, äh, ähm, produzieren und wenn wo sie dann äh, fangen wollen, ja. Und, äh, die ganze Sache finde ich finde ich schon gut, wenn die stell du vorstellst, wie die aus dem Weltall kommen und dann ich meine, im Grunde genommen könnten sie ja nicht ganz bis auf die Erde schaffen, aber sie tun's wohl, ähm, da kommt natürlich der Einstein mit seiner, äh, relativ relativity theo Retativtheorie würde ich sagen, äh, ins Spiel und und und und ja, also, das finde ich schon gut, ne? Das finde ich schon gut, ja. Und vor allen Dingen, ja, al al mit dem Musk, ja, die ja, äh, stell dir das vor, die die Leute, die 2, die 2, 2 oder 3, 2 Leute, die hatten sie da oben gelassen auf der Space Station und, äh, er sagt: „Na ja, gut, da schicke ich jemanden hoch, die holen die dann.“ <chuckles> Das das muss man sich vorstellen, so mal 'n bisschen locker, wie wir sagen: „Ja du, ich muss grad noch mal einkaufen gehen.“ ja? Das ist das ist doch wahnsinnig, du. Da hoch und die Leute abgeholt, weil sie schon, äh, vor 8 Monaten hätten nach Haum nach Hause kommen sollen und die haben sie da oben gelassen und der sagt: „Ja, ja, gut, da sch schicke ich was rauf.“ ne? Musst du dir vorstellen. Der helle Wahnsinn.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, ja, ja. Mhm. Mhm.
Ja, doch, doch.
Ja, ja, das stimmt.
Ja. Wisse gibt's irgendwas Neues in Technologie, äh, für für Fahrräder, denn du fährst ja gerne Fahrrad und gibt's da irgendwas Neues, vielleicht ein leichteres? Ja.
Das stimmt, ja. Ja, in der Tat in der Tat gibt's da so 'n neuer Fahrradlenker mit integriertem Display-Navigationsgerät, mit mit Leuchte und so was. Das gibt's, ja, das wurde jetzt auch neu als Patent angemeldet, ja.
Aha. Ja. Ja. Aha, aha. Ja. Nicht schlecht.
Also, das ist schon schon spannend, muss ich sagen. Ja, ja.
Nicht schlecht, ne? Und es und es würde auch so aushelfen, ne, nicht schlecht. Obwohl, dann kann man auch wieder
Mhm. Ja, ob sich das jetzt etabliert äh, ob sich's etabliert, ist die andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich innovativ, ja. Ich ich da hat man halt dann 3 Displays vorne, ne, sieht so 'ne kleine Landkarte und so was. Also, es ist schon, denke ich, nicht, äh, schlecht, ja.
Ja. Aha. Mhm. Ja, das ist richtig. Mhm. Hm. Ha. Mhm.

Richtig, ja, ja. Mhm. Ja, sehe ich sehe ich ähnlich, ja. Was mich halt auch noch fasziniert, sind sind auch so Sachen, ja, wie wie Roboter oder so was, ne? Wie wie das mittlerweile schon gut funktioniert, so, Rasenmähroboter, die finde ich schon echt echt gut. Wie die dann satellitengesteuert
So denke ich mir das. Mhm, mhm. Ja, ja. Ja, davon h davon habe ich gehört. Ja, ja.
wie die dann satellitengesteuert den Rasen mähen können, also, das funktioniert, denke ich, schon echt gut, ja. Ich sehe es auch schon bei uns in der Nachbarschaft. Die Teile sind auch deutlich leiser. Also, das ist schon wirklich gut, muss ich sagen, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Na ja, na ja, so was so was finde ich schon a das Einzige, wo ich vielleicht damit ein Problem hätte, ist, wenn wenn irgendwas, weißt du, so 'n so 'n kleines Tier oder ein Tier, d d d d wo irgendwas nicht richtig funktioniert, sagen wir mal. 'N Vogel, äh, der Flügel funktioniert nicht richtig und die kommen nicht zeitig aus'm Weg. Wenn man das selbst macht, dann sieht man das und kann stoppen. Äh, der Roboter, stimmt Ja, dass ich, äh Ja, ja, ne?
Ja. Mhm. Ja, das stimmt, ja, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja, da müsst's vielleicht noch, äh, Weiterentwicklung geben, dass die irgendwelche bewegte Tierchen, äh, detektieren können, ja. Dass da dann, äh, notfalls eingegriffen werden kann, ja, das stimmt.
Ja. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Na, man kann Dinge immer 'n bisschen besser machen, man muss sich halt die ganze Sache erst mal von vornherein durchdenken und und sehen, was was was los ist, ne? Aber sch gibt schon viele Gut, und im Grunde genommen ist das nicht sehr anders von den von den, ähm, wie sagt man, Staubsaugern. Ja, die kleinen Staubsauger, die man hat, die im im Haus rum flitzen. Na ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Das ist auch was, ne?
Richtig, ja, ja. Ja stimmt, die sind auch
Und was ist denn so Ups. Und was denn ist denn auch so mit großen mit großen Erfindungen?
Die sind Mhm. Großen Erfindungen, ja, würde ich würde ich vielleicht sagen, die die Raumfahrt mittlerweile, ne? Mit mit mit dem Musk, wie der all seine Raketen da und Satelliten da in in den Weltraum schickt. Das finde ich schon echt faszinierend, muss ich sagen, ja.
so mit ganz großen Erfindungen, ja? Mhm. Mhm. Ja, Ja. Ja. Ja, ja.
Genau, ja. Ja, was würde ich noch sagen?